Und erst danach begann das 1. Semester. Äh, und nach dem 1. Semester, also, nach 'nem um und bei 'nem 'nem Jahr, habe ich dann die Reißleine gezogen und gesagt: „Das Das Das passt überhaupt nicht zu mir.“
Mhm. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Und was waren so die Punkte? Erzähl mal.
Genau. Also, deine Frage war ja noch, ähm, was ich mir vorgestellt hatte, äh, in Informatik und was es dann nicht war.
Genau. Genau, also, was war die Realität denn und wieso hast du dann gesagt: „Ne, das ist es nicht?“
Ö Ja, ähm die Realität war, hm, dass ich dann in einem Vorlesungssaal saß mit, äh hm, mit anderen, äh, Studenten, die komplett begeisterte Informatiker waren und auch, äh, Programmiererfahrung hatten und wir dann
Und auch die Idee von von Informatik hatten im Gegensatz zu dir sozusagen?
<chuckles> Ja, und und, äh, da hatten wir dann hunder hundertseitige Skripte auf dem Tisch liegen, äh, voll mit Mathematik und Formeln und ich habe das aufgeschlagen und habe gedacht: „Ist das Chinesisch oder ist das Japanisch? Was Was soll denn also“ kom komplett keine hm, fnf fnf 0 verstanden Verständnis von nichts so. W Was ist denn das jetzt hier für 'n Kram? So habe ich mir Informatik aber nicht vorgestellt. Ich dachte, es gibt hier irgendwie so 'n bisschen Spaß oder so. <laughs>
<laughs> Okay. Mhm. Also, böhmische Dörfer mit anderen Worten. Okay. Ja, aber du hast ja gesagt, du hattest 'n 1/2 Jahr davor Praxis. Ist dir denn da sozusagen diese, äh, andere Informatik, von der du gar nicht wusstest zumindest im Studium dann, ist die dir gar nicht über 'n Weg gelaufen?